あ、会ってます。つきいちぐらいで、あのはい、会える方がいるので、友人とは会ってるのと、あと、ま、彼女と、結構、旅行に行ったりだとか、彼女と、最近だと今週の月曜日月、火、水で熊本に行ってきて、そなえつまあ、あの、向こうのご両親と、あの、ご飯も兼ねてなんですけど。ま、そういうのもあって、旅行に行ったりしてるので、ま、意外と自分はちゃんと話す機会はそこそこ取れてるかなっていう風に思ってますね。
あ、あってます、はいはい。 はいはい。 あ、いいですね、はい。 はいはい。 あ、いいですね。はいはい。 あ、なるほど、はいはいはい。 はいはいはい。 あ、それなら、じゃあ、結構いいですね、じゃ、あの、今の感じだと。
そなえす。それそうですね、もう、ほんとに話さないともう、ね、はなんか言葉も上手く出せないみたいな、老人みたいな感じに、<chuckles> なってきそうなので、ちょっと注意しようかなって思ってますね、その辺りは。
はいはいはい。 <chuckles> ああ、なるほど。じゃあ、きあの、今のところは、あの、ま、お話もしながら、ああの、在宅ワークでも、そういう通勤ラッシュなストレスもなくって感じで、割と、あの、なんて言うんですかね、安定して、あの、メンタル的にも安定してって感じですね、じゃあ、最近は。
はい。 はい。 はい。そうれそうです、そうです。 はあ。 あ、そうです。そうですね、ほんとおっしゃる通りで、メンタル的にはすごい、リモートになってからはかなり安定しましたにゃ。そうです、やはりストレスって、過度のあの、ちょっとしたストレスは必要だと思うんですけど、り過度なストレスってなると体調にもの、影響、日本人ってやっぱり確か、日本って精神科の病院が世界一多いんですよね、たしあうすね、やっぱりあの、仕事のはい、ストレスあ、そうなんです。なので、ほんとにメンタルは、ととえるっていうの、一番大事だと思うので、僕ははい、やっぱり合ってる、このテレワークっていうのが自分の環境にすごい合ってるなって思ってますね。
あ、やっぱそうですね。 はいはいはい。 まあ、そうですね。 あ、やっぱそうなんですね、なんか ううつ病とかも含め はいはい。 はあ、やっぱ、そうです。 はいはい。 あ、は、なるほど。じゃあ、もう、最後になんですけど、あの、これから、例えば在宅とかで働きたいと思った方に対し、なんかなんかアドバイスとかあったりしますか？
そう、え、はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。あ
お勧めできるとかっていうのは
そうですね、おすすめはやっぱり、あの、僕と同じような感じで、通勤ラッシュだったりで、すごいストレスを感じてる方が、多分めちゃくちゃ多いと思うんです。あの、都内への、と都心外っていうんですかね？なんか千葉とか埼玉から東京に出てくるとか、片道、その1時間以上かけてっていう方も全然いると思うので、ん、そういう方はね、ほんと、一度テレワークって、ちょ転職は難しいと思うんですけど、一度、僕みたいに頑張って転職して、いやってみると、ストレスも減りますし、あの、通勤の時間を別の自分の時間とかパートナーとの時間にも当てられるので、ま、あのえ、そうなんです、家庭円満にもなるんで、そのあたりをぜひ一度、あの、大変な方は考えてみるのもいいのかなって思いますね。
はいはい。 はいはい。 はいはいはい。 あ、特にはいはい。はいはい。 そうですね。 はいはい。 はいはいはい。 はいはいはい。 ま、そうですね。 効率よくですね。はいはい。 いや、そうですね。じゃあ、本日は、貴重なお話ありがとうございました。
はい。 いえ、こちらこそ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい。はい、失礼します。
ありがとざいます。失礼いたします。